Le tecniche di respirazione sicuramente, ehm, riconnettono il corpo alla mente, quindi in questo in questo momento magari hai anche bisogno proprio di trovare un bilanciamento tra quella che è la performance mentale e la e la performance fisica, ehm, quindi, mhmm, può essere può essere utile fare un'attività che tiene connesso corpo e e mente da questo punto di vista. Se senti che questa stanchezza però è davvero fuori dal normale, una possibilità potrebbe essere anche quella di valutare di parlare, ehm, con un medico, con un con uno specializz con un specialista, giusto per escludere, ehm, anche cause fisiche e avere un po' di un po' di chiarezza. Non è un obbligo, ma ti può magari togliere dei dubbi e dare qualche altro consiglio. Se, ehm, si escludono tutte le cause mediche allora puoi, ehm, tranquillamente procedere con, ehm, con tutte queste queste tecniche che sono tutte, ehm, salutari, proficue e e ti aiutano a ehm, a staccare un pochettino la spina da da questa performance continua.
Mh-mh. Mh-mh. Okay, sì, effettivamente potrebbe aiutarmi, no, parlarne con una persona che sicuramente ne sa più di me in questo in questo ambito perché effettivamente sì, essendo comunque sia una personal trainer non vuol dire che comunque posso sapere come gestire sicuramente lo stress dovuto ad altro perché, insomma, sono più focalizzato sulla palestra che sul resto. Comunque, guarda devo ammettere che mi hai dato veramente tantissimi bei consigli e inoltre, ehm, soprattutto no, quello delle pause, ehm, da fare lungo la giornata mi vanno effettivamente molto a genio devo ammettere ed è penso proprio quello che dovev cioè, proprio quello che fa al caso mio perché, ehm, sento proprio, il bisogno di staccare la testa con proprio totalmente, ehm, per per e proprio lasciarmi un po' di tempo proprio libero, cioè proprio senza fare nulla, pensare, svuotare la mente, così proprio un periodo tranquillo. Quindi, u cioè veramente ti ringrazio perché mi hai dato degli ottimi consigli e li metterò sicuramente in atto da oggi stesso. E in caso ti farò sapere sperando di riuscire ad incontrarci.
Perfetto allora, uhm, aspetto un tuo feedback rispetto a questo. Se ti va puoi cominciare già a scegliere una sola piccola cosa da provare nei prossimi giorni, giusto per vedere se senti che c'è un minimo di differenza e se hai bisogno di altri consigli io comunque sono a disposizione eventualmente per, mhmm, proseguire con questa, uhm, con questa discussione su questo argomento che ti ti tocca molto.
Mh-mh. Guarda grazie mille ancora per tutti questi consigli e a presto.
A presto, ti ringrazio, ciao.
Ciao.